Kak, akhir-akhir ini aku ngerasa pusing banget deh. Aku stress banget karena kerja aku itu, mmm, numpuk banget. Jadi aku kayak ngerasa semuanya itu langsung datang dan aku nggak tahu harus memprosesnya gimana karena beneran banyak banget, Kak.
Nah, kenapa tuh, kenapa? Oke oke. Kak, apa dulu nih? Kalau gitu aku nanya dulu. Kenapa bisa pekerjaan, Kakak, itu numpuk? Atau karena, Kakak, tahan-tahan ngerjainnya atau karena apa nih?
Oh, iya. Mhm. Hmm. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau nahan-nahan ngerjainnya itu enggak, Kak. Karena aku bukan tipikal yang proka prokrastinator begitu, enggak. Cuman memang sebenarnya untuk, mmm, untuk na dasarnya nih, aku memang semester 7 jadi aku itu udah skripsian sebenarnya, <chuckles> iya. Wah, hectic banget. Jadi, eee, selain aku skripsian aku juga, mmm, ada kuliah lagi. Ada 3 mata kuliah. Jadi, eee, memang dan itu semua 4 SKS. 4 SKS, 3 SKS, 4 SKS gitu. Jadinya, eee, memang setiap mata kuliah itu pasti banyak juga kan, Kak, tugasnya.
Oh, oke. Oh. Oh! Lagi hectic nih, lagi hectic. Mhm. Waduh. Pasti.
Ya, dan itu ada setiap minggu. Sepertinya memang ya <chuckles> memang sebenarnya dasarnya adalah dari dari semester 1 juga ada kul kelas setiap minggu kan ada tugas. Cuman karena aku udah ditimpa skripsi nih jadi aku ngerasa, "Kenapa berat banget ya?" Gitu, Kak, mhm. Karena juga, eee, tiap minggu kan ada bimbingan juga. Ada yang lain-lain juga, gitu. Jadi, wah, aku ngerasa, eee, tiba-tiba numpuk gitu loh, Kak. Walaupun aku udah selalu nyicil tapi yang dicicil-cicil kenapa nggak habis-habis, gitu. Mhm, bener banget, Kak.
Aduh. <laughs> Pasti pasti. Oke. Nggak selesai-selesai, gitu ya? Oke oke. Tapi kalau gitu, eee, Kakak, aja kuliah tiga tiga mata kuliah ya, berarti 4 SKS dan itu setiap hari masuknya?
Iya, bener 3 mata kuliah, mhm. Setiap hari. Iya, jadi memang sebenarnya, syukurnya, di kampus aku karena aku cuman 3 mata kuliah jadinya aku cuman, eee, kerja 3 hari masuk kuliah 3 hari aja.
Oke, masuk kuliah 3 hari, mhm.
Tetapi benar. Tetapi, eee, jadi Senin, Selasa, Rabu aku kuliah. Tapi Kamis, Jumat itu aku nggak bebas Kak, karena aku ada kerja juga.
Oke ada kerja oh berarti Kakak ada kerja sampingan lagi?
Mhm. Aku ada kerja sampingan juga. Jadi, eee, aku juga ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak.
Oh, oke. Oh oke. Jadi, eee, kan Senin, Selasa, Rabu Kakak kuliah, Rabu, Kamis Kakak kerja, Sabtu, Minggu?
Mhm, benar. Gitulah. Bener. Kamis, Jumat aku kerja Kamis, Jumat aku kerja. Mhm.
E o Kamis, Jumat kerja. Sabtu Minggunya diisi dengan hari apa?
Sabtu, Minggu diisi dengan, eee, nyusun skripsi. <chuckles>
Ok terus tugas Kakak juga Kakak gabung di Sabtu Minggu?
Tugas aku juga bener semuanya jadi dikebut Sabtu, Minggu gitu Kak.
Nggak ada istirahat 1 hari gitu? Nggak ada?
Nggak ada istir bener nggak ada istirahat 1 hari pun. Apalagi ya Kak, aku itu ngerasain mulai hectic-nya itu sekarang karena udah minggu depan itu udah mau memasuki masa UTS.
Heeh. UTS, aduh.
Nah, jadi, e hari i Minggu ini tuh aku kan pasti dengar dosen dong ngobrol bla bla bla bla. Terus dosennya mulai bilang nih, eee, "Minggu depan kita ada UTS ya." Eee, terus dia langsung kasih tahu semua file apa aja yang harus aku pelajarin dan aku yang kayak, "ya ampun. Ya ampun!" Apalagi di wah aduh dan di hari mhm, pusing banget Kak bener. Apalagi besoknya aku harus bimbingan waktu itu. Jadi kayak, "Wah kenapa ini ngedubrak banget ya?" Udah ada info UTS, tiba-tiba besoknya bimbingan aku langsung kayak, "Aduh nggak bisa nih," gitu Kak.
Pasti. <chuckles> Pasti. Pasti pusing banget sih. Iya. Paham paham. Oke tap mhm.
Mhm, dan hari ini aku baru selesai bimbingan nih. <laughs>
Waduh. Eh, pat berat banget ini kayaknya. Kakak udah ini nggak, eee, kalau boleh tahu aku mau nanya, Kakak pernah nyoba nggak untuk apa ya, menuliskan semua hal-hal ini gitu? Kayak buat to do list gitu. Oh kal
Berat banget, mhm. Eee, to do list untuk hari seharian mau ngapain aja gitu?
Bukan, bukan seharian. Tugas-tugasnya apa aja yang udah ini heeh, udah pernah coba nggak gitu?
Oh gimana tuh? Oh tugas-tugasnya. Udah pernah sih Kak.
Dan in dan menurut Kakak itu membantu atau malah kayak, "Aduh makin repot nih," gitu?
<chuckles> Kalau sebenarnya kalau membantu lebih ke membantu untuk, eee, tahu prioritas tugas mana aja yang harus dikerjain ya Kak.
<chuckles> Mhm, bener bener.
Jadi memang selama ini aku ngelakuinnya seperti itu. Makanya aku bisa hidup sampai semester 7. Cuman yang a yang membuat aku stres adalah se kebetulan nih semuanya prioritas ya sekarang kelihatannya.
Wah benar. <laughs> Mhm. Oke. <laughs> Oke, oke semua prioritas.
Jadinya kayak, waduh mhm, gitu. Mhm. Dan apa tuh Kak?
Oke kalau gitu, eee ini kan tapi kan untuk skripsi kan ada batasan waktu nih, mungkin lebih duluan UTS-nya, apa Kakak nggak mau coba, oh UTS aja dulu dipelajari tapi tetap mengerjakan skripsi gitu. Itu udah pernah coba atau Kakak kayak, "Aduh makin numpuk nih," gitu?
Bener banget. Wah, bener banget sih Kak. Wah, sebenarnya sebenarnya iya Kak. Itu s eee, saran dari Kakak sebenarnya bagus, karena bener aku harusnya sebenarnya sekarang mikirinnya UTS dulu ya Kak. Karena itu yang paling itu yang paling akan datang gitu kan. Kalau skripsi kan masih bisa beberapa minggu lagi. Cuman memang mungkin s dalam otak aku aja sih Kak. Jadi memang aku ini kan orangnya apa ya, aku suka banget yang selesainya cepet, overthinking juga. Jadinya, mmm, walaupun emang dari keluarga aku juga nggak minta aku selesaiin skripsi cepet-cepet, tapi aku ngerasa, "Aku harus aku harus selesai nih," gitu. Aku harus cepet nih. At least sampai, s e setidaknya sampai bab 3. Jadi sekarang aku aja kan aku baru masuk perkuliahan September, dan ini udah okto dan ini udah Oktober kan Kak, dan aku udah masuk bab 2 sekarang. Jadi memang aku pengennya cepet gitu walaupun eh Iya, aku malah jadi memaksakan diri. Mungkin itu karena pikiran aku aja sih Kak. Cara ngurangin pikiran seperti itu sebenarnya gimana sih Kak?
Heeh. Mhm, bener. Ah, apa tuh? Ah, Oke. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oke. Kakak lebih memaksakan diri jadinya ya? Oke oke. Tapi, eee, kalau memang kayak gitu aku sebenarnya ada mau nanya lagi sih. Kakak udah pernah gak sih ceritain hal ini ke teman gitu? Ke kes kan teman sakut satu angkatan mungkin ada yang kayak sesemangat Kakak git gitu? Atau memang dipendam sendiri?
Oke, gimana? Mmm, benar banget. Iya benar banget. Iya, benar banget. Jadi, eee, temen syukurnya temen kita bilangnya, apa, sekelompok, se-circle ya. Nah, teman-teman se-circle aku itu tiga-tiganya kita kan bertiga nih Kak, semuanya ambisius. Jadi, mhm. Jadinya, eee, kita itu memang kalau misalnya lagi di kampus ya, itu tuh kita sering ngerjain skripsi bareng, di rumah siapa, gitu. Jadinya, eee, kita bisa ambisiusnya bareng. Cuman ya kadang kita kita bertiga stres, Kak. Jadi kita bertiga ambisius, kita bertiga stres juga. <chuckles>
Ah hah, se-circle. Gimana? Mhm. Wah, bagus. Oke. <laughs> oke oke. Tapi tapi aku paham sih, aku paham. Eee, mu hmm.
Bener, mhm. <chuckles> Tapi syukurnya ya, Kak, menurut aku karena, eee, ada temen, jadinya stresnya lebih dihilangkan, gitu. Jadi lebih bisa dibawa enjoy.
I pasti. Pasti, tapi ya tetap ya, Kakak dengan situasi yang padat tadi, pastinya kayak capek banget nih ngerjain, apa ya, sekali semua kayak pasti di kepala numpuk, gitu kan. Nah, kalau kalau saran dari aku sih dari yang aku dengar tadi, mungkin kan skripsi itu bukan bisa, bukan kita bilang bisa ditunda ya, cuman bisa kita agak kebelakangkan sebentar, gitu. Belakang sebentar kayak, ya udah kakak kan mau UTS nih. UTS aja dulu mungkin beberapa 2 minggu atau dalam jangka 2 minggu itu Kakak kayak, "Oh cicil aja belajarnya pelan-pelan." Mungkin kalau Kakak tipe sistem belajarnya bisa dikit-dikit. Tapi kalau misalnya Kakak sistem kebut semalam, bagusnya it minggu sebelum, gitu.
Mhm. Was iya, skripsi, iya, benar. Iya, benar banget, Kak. Bener, iya. Waduh. Hmm, benar benar benar. Wah, benar banget sih, Kak.
Skripsi Kakak bisa Kakak tahan dulu, tetap Kakak kerjakan, mungkin dalam 1 paragraf kali, gitu. 1 paragraf aja, setidaknya gak Kakak tinggal Kakak juga nga ngerasa terbebani tapi gak memberatkan karena Kakak lagi ada UTS. Kalau misalnya UTS-nya misal nih 2 minggu lagi, "Oh ternyata ada tugas nih dalam 1 minggu." Ya udah Kakak kelarin dulu tuh tugasnya, baru Kakak fokus ke UTS, tapi tanpa meninggalkan skripsi. Skripsinya tetap Kakak baca atau Kakak 1 paragraf atau 1 baris, 2 baris, 3 baris.
Ah iya, paham banget. Mhm, paham. Mmm, paham banget. Iya iya.
Tapi jangan buat Kakak stres, gitu. Jadi, pola tidur Kakak juga Kakak bisa tahan, energinya tetap Kakak jaga, kesehatannya juga, gitu. Tidurnya jangan lupa, banyak minum.
Wah. Ya ampun. Kakak kok tahu sih aku memang nggak tidur dan nggak banyak minum. <clicks tongue> iya, pasti banget ya, itu, ya. Ya ampun, tapi mhm, iya, oke. Tapi bener banget sih, Kak. Memang mungkin aku terlalu member membebani diri aku ya, karena memang akunya buru-buru. Aku pengen semuanya cepat selesai. Tapi, iya, bener sih, mungkin aku untuk membuat diri aku lebih tenang aja, mungkin aku nambahinnya dalam skripsi itu 1 paragraf atau beberapa baris. Mungkin, biar aku ngerasa memang setiap hari selalu ada progresnya. Biar aku nggak merasa pusing karena aku nggak ada pergerakan sama sekali. Cuman ya iya, bener banget. Cuman aku nggak stres, jadinya aku juga bisa fokus lebih ke UTS aku dan UAS aku nantinya.
<laughs> Pasti itu, pasti kan kalau udah banyak pikiran, heeh. Jadi Kakaknya harus tidur, gitu. M Iya, pa Nah, itu habis itu Kakak ini juga gak, apa ya, kalau misalnya
Apa tuh, Kak?
Di stres atau kalau, Kakak, nggak megang skripsinya, Kakak, kayak aduh pikiran banget gitu?
Wah iya banget, Kak. Kakak, tahu nggak sih aku ngeliat laptop aja udah bad mood tahu nggak sih, Kak. Kayak <laughs> kayak ih skripsi lagi. Aku juga kalau misalnya lagi ada masa-masa aku kan sadar banget aku stres ya, aku burnout. Jadinya, mmm, aku tutup laptop biar ya udah deh kabur aja dulu sebentar. Tiba-tiba aku mau ngebuka sesuatu di laptop. Misalnya aku mau putar lagu. Aku buka laptopnya yang keluar jurnal, Kak. Wah aku nggak bisa. Wah aku nggak bisa banget.
Hmm. Waduh, wah udah bahaya nih. <laughs> Mhm. Oke. Mmm. <chuckles> Oke, ini deh, Kakak, coba narik diri sebentar istirahat. Maksudnya istirahat itu bukan, Kakak, berhenti kok, Kakak, cuman istirahat sebentar tarik napas gitu nanti, kalau udah tenang coba balik lagi. Karena aku pernah dengar, eee, ada dosen yang pernah bilang gini, "Skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang penelitiannya sulit, tapi skripsi yang siap, itu skripsi yang bagus."
Oh iya benar banget sih, Kak. Wow! Benar juga ya, Kak, ya. Yang penting selesai, yang penting siap. Wow!
<chuckles> Yang penting sia yang penting selesai jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Jalanin pelan-pelan jadi, Kakaknya, jaga kesehatan kondisi tidurnya dijaga, minumnya teratur, dibanyakin makannya teratur.
<chuckles> Oke. Ya ampun. Iya makasih banyak ya, Kak, atas sarannya. Sepertinya setelah, a dosen yang bilang harus minimal selesai tuh aku jadi lebih tenang deh sekarang. Yang penting selesai ya skripsinya ya.
<chuckles> Iya yang penting selesai jangan pusing-pusing ya.
<laughs> Oke. Benar. Makasih banyak ya, Kak. Akan aku lakuin deh.
E Semangat semoga kelar.
Makasih.